Senti, io ho un problema, mi sa. Cioè uhm, ogni giorno, in realtà, ho più di una cosa da fare, cioè, tante cose da fare, in realtà. Ehm e poi mi rendo conto che, mhmm, non riesco a non lo so, magari la mattina dico: "Okay, devo fare tot cose". Uhm, oppure, inizio della settimana, dico: "Okay, è lunedì, in realtà, devo fare questo, martedì devo fare quello". E poi non
Ti fai sopraffare, diciamo.
Esatto, cioè, nel senso, quello che succede è che, nonostante io mi ponga, non lo so, delle cose che devo fare, nei determinati giorni, eccetera, poi non riesco a, mhmm, mantenere, diciamo, una routine. O comunque, uhm, a farle quando dovrei, uhm, o per rimane praticamente rimane che, uhm, non riesco a fare qualcosa per per il tempo, no, oppure perché è finita la se mh-mh, è finita la settimana e non so minimamente come devo fare.
Certo che sì, capisco. Ma senti, ehm, tu quali attività, durante una giornata, devi mettere insieme? Cioè, o lavoro, scuola, o cu c'è qualcos'altro che non riesci a incastrare e che hai magari, tante cose diverse tra loro che, quindi, ti viene anche un po' più male, diciamo, cercare di metterle insieme o provare dei compromessi?
Guarda, il problema è che sì, mhmm, diciamo che ho co ho tante cose da fare dal punto di vista che lavoro, studio, e poi 2 volte la settimana ho un'attività la sera dalle 7, tipo, alle o p alle 9, ehm, poi faccio avanti e indietro col treno per fare queste cose che t'ho detto
Beh, ti occupa tempo, anche quello.
Sì, mi occupa un sacco di tempo, poi alla fine non riesco a prendermi nemmeno cura di me stessa, ehm, sono un sacco di cose, e non so come fare. Cioè, n n vorrei, tipo, trovare una soluzione che mi permetta, uhm, non lo so, di dire, per esempio, no, per e cioè, quando andavi a scuola, no, ti dicevi: "Okay, dalle 7, che ne so, e mezzo alle ehm, all'una sono a scuola, poi il pomeriggio mi faccio i compiti" per dirti Esatto, degli orari fissi. Mh-mh, mh.
<smacks lips> Ah, mi dispiac Sì, a orari fissi. Più fissi. Ma, senti, mhmm, quindi è molto probabile che durante una giornata, siccome, magari, ehm, non hai un piano ben strutturato, ti possa questo portare a un piccolo evento, o anche a una piccola cosa, che ti fa mandare in rovina completamente tutta la giornata, cioè ti succede spesso?
Eh, sì, in realtà, succede un po' di volte, cioè, nel senso, magari per esempio qualche settimana fa, ehm, avevo un sacco di cose da fare per perché dovevo dare un esame, per esempio, e poi son successe un sacco di cos cioè do quindi, dovevo studiare, però nel frattempo dovevo lavorare, facevo avanti e indietro, così, ehm, poi, tipo, si è rotta la lavas la lavatrice. Uhm s sì, sono successe un sacco di cose, oltre a questo, e quindi erano cose in più che, uhm, ovviamente trovano sempre il modo <chuckles> d i il momento migliore, no, per esserci, ehm
Oh, no! Anche questo. <smacks lips> Eh, certo che sì. La legge di Murphy, come la chiamano.
Esatto, cioè, tremendo, ti giuro.
No, tra l'altro mi dispiace tantissimo perché, innanzitutto, uhm, vorrei, uhm, ricordarti che non è in bel cioè, non è facile. È molto bella come cosa, ma non è facile mettere insieme lo studio con il lavoro, quindi sii molto riconoscente di questa cosa. Ovviamente, devi cercare un modo per, ehm, organizzare meglio la cosa. Infatti, volevo chiederti: ma tu, mhmm, utilizzi mica un'agenda per segnarti le cose?
Guarda in realtà, uhm, ci ho provato, però quest'anno non sono riuscita a trovare un'agenda che effettivamente mi soddisfasse e quindi non non l'ho più usata. Cioè, nel senso però ehm, sì, solitamente uso un'agenda per organizzarmi un po' meglio il tutto, mhmm, ma adesso proprio non ci riesco, cioè è come se volesti trovare una routine che non riesco a a t a fare da sola, comunque non riesco a ideare. Mh-mh, mh.
Certo, compren anche ti trovi in difficoltà anche in quel senso lì, ma perché, probabilmente, hai la mente un po' annebbiata, no, da tutta questa situazione, quindi ti sembra di vedere un po' tutto nero dove non ci sono delle soluzioni. Ehm, i secondo me potresti iniziare, mhmm magari l'idea dell'agenda non non ti era servita, ma potresti darle una seconda possibilità? Magari non, mhmm, mettendoti il prospetto di organizzarti, tipo per il giorno prima, tutta la giornata dopo o addirittura la domenica tutta la settimana, ma di andare per step. Nel senso: incomincia a organizzarti, magari, la mattina anche solo scrivendo e buttando giù i punti delle cose, anche se poi sai che sono quelle. Però ti fa già entrare nella modalità di: "Okay, da quest'ora a quest'ora ho questo, poi ho questo". Incominci comunque a mentalizzare e a organizzare il tuo tempo.
Certo. Esatto. Certo, sì e m effettivamente, guarda, in realtà ci provo, no, mhmm, come ti dicevo all'inizio, quindi provo a dire, ehm: "Okay, lunedì devo fare questo, mercoledì devo fare quello". Oppure: "Oggi devo fare questo, devo fare quello, uhm, a quest'ora". Anche provo anche a dividere l'orario, no, però poi alla fine non ce la faccio. Cioè, mhmm, te lo te lo dicevo. Sì, mhmm, perché poi capita che, magari, una cosa la faccio troppo tardi, uhm, mhmm, cioè, ehm, devo veramente cercare di gestire al meglio il tempo, no, cioè tipo ieri mi è capitato che, mhmm, finissi di lavorare tardi, tipo, circa per, non lo so, ehm, le 8, le 9 di sera e dovevo, in realtà, poi ancora farmi la doccia, quindi l'ho dovuta fare oggi, ehm, e queste cose
Eh, è frustrante. Sì, l'hai rimandata nonostante era un un momento, comunque, che poteva essere rilassante, no, fatto per te.
Esatto, infatti è per quello che mi dà mi dà fastidio, in realtà. Capito?
No, perché poi finisci per, ehm, metterti da parte e non va bene. Sicuramente, il riconoscere un attimo quali cioè, di fare delle cose anche per te, anche prendendoti cura del tuo corpo, sicuramente, uhm, prendere consapevolezza di questo è già un passo.
Certo.
Perché potrebbero m uhm, cominciare a far parte della tua routine stabile, cioè, cose da fare ogni giorno, che però ti uhm, ti fai qualcosa per te, di piacevole, capito?
Certo, certo, infatti questo, c'hai assolutamente ragione, che, eh, purtroppo, se non riesco a gestire, no, tutte le cose che devo fare, poi mi trovo veramente in difficoltà anche a metterci quei momenti che dovrei dedicare un po' a me stessa, dire: "Okay, però mi devo effettivamente anche prendere un po' cura di me". Come era, per esempio, per la doccia, semplicemente, no?
Eh, certo. Esatto, l'esempio di prima era perfetto, cioè, non non devi trascurarti. È importante che tu non lo faccia.
Eh, un ma non so proprio come come devo fare, cioè vorrei, te l'ho detto, cercare di mhmm, di dire: "Okay, uhm, la mattina ogni mattina faccio questo, poi dopo pranzo faccio questo, poi que uhm, faccio quello", però non non ci riesco.
Allora guarda, come ti dicevo prima, prova a cercare di capire qual è il momento in cui potresti, potenzialmente, dedicare, uhm, un po' di più tempo a te stessa, cercando magari di, uhm, togliere quelle cose che potrebbero, mhmm, essere in più in questo momento, che magari hai un sovraccarico da stress un po' elevato. E quindi capire se ci sono delle cose a cui veramente puoi non dare priorità. Cioè, anche semplicemente stilare una lista su cose da fare oggi e cose che possono, mhmm, essere rimandate a domani e addirittura un'altra colonna, con scritto: "Cose che possono essere rimandate a dopodomani" quindi non, diciamo, nel breve periodo, ma comunque da fare.
Mh-mh. Certo, certo. Potrebbe
Potresti provare in questo modo.
Sì, questa potrebbe essere effettivamente una soluzione, e pensi che magari anche proprio, uhm, non lo so, dividerlo proprio ora per ora, potrebbe essere una soluzione, oppure potrebbe, in realtà, peggiorare la situazione? Cioè, tipo, magari, s mhmm, poi mi sfugge un po' di mano la cosa, no, se perdo un'ora e quindi poi devo posporre. Mh.
Certo che sì, capisco. No, allora, secondo me, uhm, ci sta, uhm, in questo modo in cui me lo dici, però magari non darti degli orari troppo fissi, cioè datteli un po' più malleabili, un po' più larghi, no, perché comunque non sai quanto un'attività potrebbe prenderti. Non sai se magari in quel momento che volevi prenderti per te stessa e fare tot cose, in quel tot tempo, magari succede un imprevisto, che ne so, uhm, ti prendi un attimo, veramente mezz'oretta per riposarti e quindi sfori col tempo, questa cosa ti può generare ansia, quindi datti delle tempistiche un po' più larghe rispetto a quanto ci potrebbe volere per fare una determinata cosa, perché questo ti fa vedere le cose, mhmm, un po' più l in modo lento da fare, un po' più rilassante.
Mh-mh. Certo. Sì, effettivamente questo ci potrebbe stare, no, perché, magari, mhmm, proviamo a pensare, no, se tipo devo fare che ne so, devo studiare, uhm, posso dire cioè, se c'ho tempo dalle 2 alle mhmm, alle 5, per dirti, no, magari, tenersi largo significa prendere mezz'ora prima e mezz'ora dopo? Cioè cercare di, ehm, tipo, valutare una cosa del genere, col margine. Quindi, potrei scrivere l'1 e mezzo, 5 e mezzo.
Esatto. Certo che sì, perché sennò poi rimani con la testa in quel pensiero, che le ore stanno scorrendo, tu le guardi rispetto a quello che avevi scritto, e quindi ti viene solo che tanta ansia, e non riesci a concentrarti bene. Quindi, secondo me, provare a fare così potrebbe aiutarti ad avere un po' più di calma, perché, comunque, per fare bene le cose ci vuole anche tempo, e, magari, in quel momento sai di saperle fare, però non riesci a riconoscertelo.
Certo. Effettivamente c'hai ragione, cioè, perché poi, mhmm, ci sta che quando mi metto lì per dire: "Eh, devo fare tutte queste cose" e così via, uhm, non riesco poi a farle adeguatamente, proprio perché mi viene ansia, o cioè sono lì che dico: "Okay, oddio, però dovevo fare quello, dovevo fare quell'altro, ancora devo fare quello." E, sì, effettivamente mi viene ansia, e quindi non riesco a farle a volte, poi mi passa pure un po' la voglia. Sì.
No, non è giusto che tu ti senta così, assolutamente devi cercare di riprenderti un attimo in mano, ehm, e dedicarti magari anche, sai, a quelle piccole pause che possano sembrare di poco valore, ma anche solo prenderti un caffè e, uhm, guardarti 10 minuti di video che ti interessa, ti fa riprendere la motivazione, e poi rimetterti sul pezzo di quello che stavi facendo.
Sì, guarda c'hai perfettamente ragione. Infatti, davvero, ti ringraz tantissimo per questi consigli, e spero veramente possa io essere, non lo so, di buona volontà cioè avere buona volontà, e fare tutto ciò che abbiamo detto finora. Grazie.
Ma figurati, grazie a te. Vedrai che riuscirai, credici solo un po' di più e cerca di mettere tutto in pratica.